Sí, pero La Roca, mm, ¿sabes? Eh, es actor.
Sí, John Cena sí era un ic un icono de la lucha libre.
Claro, los 2, de hecho, ¿sabes? Pero verlos en sus roles de actor, em, creo que creo que definitivamente John Cena hizo un mejor papel, ¿sabes? A a La Roca se me hace el mismo personaje siempre en todas sus películas, y siempre solamente es la persona robusta, eh, seria, eh, como tipo matón y ya, ¿sabes? O sea, ni siquiera es tan expresivo, ni siquiera tiene tanto no no conecta, ¿sabes? Y en esta pel en esta serie, perdón, este, de Peacemaker, realmente conecté, realmente me gustó, ya la terminé y y y falta mucho tiempo para que vuelva a salir más contenido nuevo, pero pero me gustó mucho, ¿sabes? Eh, siempre tengo este problema con las series, de que las veo, me engancho, intento no ver tantos capítulos de golpe para no acabármela rápido, y y una vez que la ter ajá. Y una vez que la terminas, sientes ese vacío horrible de, ¿y ahora qué hago? ¿Sabes?
Okey. Sí, sí. <laughs> Sí. Ujú. <laughs> Ajá. De cualquier manera pasa. <chuckles> Sí. Oye, entonces, ¿eres más de verlo así: "binge watching" que que estar viendo como un capítulo cada ciertos días?
Ajá, o sea, yo luego me me clavo, y veo e intento no ver todas de golpe, pero sí de que veo 1, o, 2 capítulos cada día, cada día, como una dosis, ¿sabes? También, pues, no quiero tirar todo el tiempo viendo series, pero se vuelve adictivo. Y una vez que terminé esta serie, este, dije: "Bueno, ¿qué más puedo ver?" Y y me apareció, este, Los Sopranos, que es considerada una de las mejores series de la historia, supuestamente.
Ujú. Sí. Ujú. Sí, sí, la he visto.
¿Sí la has visto? ¿Y y y qué te parece? La verdad a mí me gustó muchísimo.
Sí. <chuckles> Me gu no, sí, está increíble la a me me costó me costó como que me enga me enganchara me enganchara, pero como que en un momento pum, entras, y ya, no puedes salir.
Sí, justamente. Me pasó de que a mí la verdad sí me enganchó rápido. Ya es voy en en la segunda temporada, este, sí es un poco interesante, la verdad, cómo manejaba ese tipo la
Ujú. No, sí, s está buenísima, <chuckles> es está diferente. Ujú.
y y me agrada mucho la calma, la calma de de la tecnología de ese entonces, ¿sabes? O sea, de que casi no había cámaras, de que todo era por teléfonos y todo ese tipo de cosas. Eh, y pues, obviamente, los problemas que puede tener esa persona en su vida diaria, más allá de su labor ilícita, eh, se me hace muy interesante.
Sí. <laughs> Sí, pero se trata mucho m m como de la familia, ¿no?
Ajá, justamente. Y y no sé, me me gustó muchísimo, la verdad es lo que veo actualmente, y es una de las razones por las que por las que continúo viendo, este, HBO. Esta cuenta, de hecho
Sí, HBO a mí se me hace buenísimo, la verdad.